Oo, pinapakita lang pala na kunwari, ano, ganito siya, pero yun pala nilalambing ka lang kasi may kailangan siya sa'yo. <chuckles>
Ayun, totoo. <laughs> Nakaka-trigger yung ganitong usapan, ano?
O tama din yung, ano Oo, tama din yung sinabi mo yun sa pagsisinungaling, kasi 'di ba may mga tinatawag tayong white lies. Akala mo nagsisinungaling siya para mapabuti, yun pala, nagsisinungaling siya para mapasama. Hindi natin ano, eh, maisip din na ganon nap ginaganon na pala tayo ng mga ka-partner natin 'no. Kasi naniniwala tayo kasi mahal natin sila eh, oo, grabe. Paano parang medyo napalap napapalalim na yung kwentuhan natin 'no, ang daya pang hmm <chuckles> ang daming naibahagi, eh. Grabe danas na danas. Ah, salamat po, ah. Sana po, makausap ko po ulit
Mhm. Sayang, mhm. Kaya nga, eh. <giggles> Ah, oo totoo dahil kasi sa mahal natin, oo. <laughs> Feeling ko galit kaya nga pakiramdam ko na-trigger ka, eh, ng husto. <laughs> Kaya nga. Oo, ay siya, maraming salamat at paalam na muna.
Paala